อ๋อ ๆ ถ้า ถ้าไปแข่ง <laughs> ค่ะ
ใช่ ใช่ คือแบบ คือเล่น เล่น ๆ กับแข่งเนี่ยแบบ ผมคิดว่า แบบมันคนละเรื่องเลย คือตัวผมเอง ก็แบบเคย เคยแข่งด้วย อะไรเงี้ย แล้วก็เคยเล่น ใช่ครับ เคยเล่นแบบเล่น ๆ ด้วย คือไอ้ตอนที่เล่น เล่น ๆ กับเพื่อนอะ มันก็แบบชิล ๆ อะครับ แบบเล่นแบบสนุก ๆ ขำ ๆ อะไรอย่างเงี้ย แต่ว่า ใช่ มัน มัน มันก็ดีด้วยแหละ มันก็สนุกอะครับ ผมคิดว่าแบบสนุกสุดแล้ว ใน ในส่วนที่เป็นการเล่นกีฬาอะครับ แต่พอแบบ เราต้องมาแข่งแบบ แข่งจริงจัง อะไรอย่างเงี้ย ใช่ มันก็ต้องแบบซ้อมเยอะขึ้น เขาก็ต้องให้ไปวิ่ง อะไรอย่างเงี้ย คือ แต่ซึ่งถ้าแบบเราเล่นกับเพื่อนอะ เราแบบ
อา อ๋อ เหรอคะ? อืม อา ค่ะ ก็เพลิน ๆ ไป ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ เออ เป็นยังไง? อ๋อ ค่ะ
มาเราเล่นได้เลย หรือแบบ บางคนก็อาจจะแบบวอร์มนิด ๆ หน่อย ๆ อะไรเงี้ยครับ แต่ว่าพอมัน พอมัน แข่งอย่างเงี้ย เขาจะ ชอบให้แบบ ให้วิ่งตลอดเลยอะครับผม แบบ ให้วิ่งเก็บรอบแบบ
อา ใช่ ๆ อ๋อ
บางทีก็วนรอบสนามบาส สามสิบ รอบ 20 รอบ อะไรอย่างเงี้ย ใช่ แล้วก็แบบให้เราวิ่งแบบ วิ่งแบบเต็ม เต็มกำลังอะครับ รอบหนึ่ง อะไรอย่างเงี้ย โอ้โฮ
ค่ะ อืม อืม มัน อ ค่ะ <laughs> เพิ่มความแข็งแกร่งให้ร่างกาย อย่างเงี้ยเหรอ พร้อมสำหรับการแข่งใช่ไหมคะ? อ๋อ
ใช่ ใช่ คือ คือการแข่งอะครับ มัน มันวัดกันที่แบบใครเหนื่อย ใคร อะไรอย่างเงี้ย คือส่วนตัวผมเอง ก็เคยมีแบบไม่ได้ซ้อมไป แล้วก็ไปแข่ง อย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า โอ้โฮ มัน มันก็วิ่งไม่ไหวเหมือนกันนะ แต่ว่า <tsk> พอ พอมันแบบได้ซ้อม อะไรอย่างเงี้ย มันก็โอเคหน่อย พอ พอวิ่งได้ อะไรอย่างเงี้ยครับผม คือ คือแบบ เรื่อง เรื่องร่างกายแบบสำคัญมาก ถ้าจะแบบแข่งจริงจังอะครับ
อา ค่ะ อุ๊ย! เนาะ อืม ค่ะ เออ อา ใช่ ๆ มันเหมือน มันต้องออกกำลัง ออกกำลังตลอดเนาะ เหมือนกับกล้ามเนื้อ มันต้องแบบได้ใช้อยู่ตลอดอย่างงี้ ใช่มั้ยคะ? มัน เพราะถ้าไม่งั้นมัน อ๋อ
<tsk> ใช่ ๆ ใช่ครับ ใช่ ๆ เราก็ต้องแบบคอยกินด้วย กินให้ครบ อาหารให้ครบ อะไรอย่างเงี้ย
อ๋อ ใช่ ๆ เรื่องอาหารก็สำคัญ อือ
ใช่ ครับผม โอเค แล้ว เอ่อ ทางนู้นอะครับ จะแบบ ชอบ <tsk> เอ่อ ออกกำลังกายคาร์ดีโอ หรือว่าเวตเทรนนิง อะไรพวกเนี้ย จะทำก่อน ตอนเช้าก่อนไปทำงาน หรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานอะครับ?
ค่ะ ค่ะ

อา ออกกำลังกายแล้ว อืม คือเวลาที่ ที่เหมือนกับเราทำใน ในท่าที่ ไม่คิดว่า จะทำได้ อย่าง เงี้ย หรือว่า อ่า เราคิดว่า มันยากไง เพราะว่าตอนแรก ๆ เรายังทำไม่ค่อยได้ อย่างเงี้ยค่ะ แต่พอแบบเราออกไปสักพักหนึ่ง แล้วมันก็เริ่มทำได้แล้ว ใน ในท่าทางแบบนั้น อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันก็รู้สึกว่า เออ เราก็ทำได้เนาะ อะไรอย่างเงี้ย อืม
อ๋อ ครับ ๆ ครับผม อ๋อ โอเคครับ โอเค อืม ของผมก็มีเหมือนกัน ก็คือแบบตอนช่วงเริ่มวิดพื้นน่ะครับ ตอนแรก ๆ ผมก็วิดพื้นไม่ได้เหมือนกัน เพราะด้วยเรื่องแบบเราไม่เคยฝึก อะไรอย่างเงี้ย เราก็อาจจะแบบ ด้วยความที่ว่า มันยัง ยังเป็นเด็กอยู่ด้วยอะครับ พวกกล้ามเนื้อ อะไรอย่างเงี้ย มันก็อาจจะแบบพัฒนายังไม่เต็มที่ แต่ว่าพอเราโตขึ้นอะมันก็แบบเริ่มทำได้ เฮ้ย เราก็แบบแปลกใจตัวเอง เพราะว่าแต่ก่อนน่ะผมก็เป็นคนที่แบบค่อนข้าง อ่า อ้วนนิดหนึ่ง เราก็แอบงงว่า เฮ้ย เราทำได้ด้วย เราแบบสามารถ เอ่อ วิดพื้นได้ ใช่ ซึ่ง ซึ่งแต่ก่อนน่ะเราแบบไม่สามารถทำได้ อะไรเงี้ย มันก็รู้สึกแบบเหมือน เหมือนภูมิใจ แบบเป็นก้าวแรก อะไรเงี้ย แต่คือตอนเนี้ยผมก็ อ่า อยากที่จะดึงข้อให้ได้เหมือนกัน เพราะว่าตอนเนี้ยดึงข้อไม่ได้ ยังไม่เคยดึงได้เลย
ใช่ ค่ะ อ้อ อ้อ ใช่ ใช่ อืม อืม ค่ะ เออ ใช่ไหม? อืม เออ เออ ใช่ ๆ อืม อ๋อ ฝึก เดี๋ยวได้ค่ะ เดี๋ยวได้ เพราะว่าถ้าวิดพื้นได้แล้ว ก็ต้องฝึกดึงข้อได้ <chuckles>
ใช่ คือต้อง ต้องทำไปเรื่อย ๆ